بُص، كان في موضوع مضايِقني كده بصراحة، ويعني حابَّة أفضفض لك عنه. آآ، في عندي واحد آآ زميلي وصديقي يعني، آآ، إحنا أنا بصراحة ما بقِيتِش أتكلَّم معاه كتير حاليًا، لحد ما هو عمَل لي unfollow وقطَع علاقته بيّا. بس احكِ لي خلِّيني أحكِي لك بقى كده من الأول. شوف آآ، إحنا كنّا صُحاب من أيام الثانوي، تمام؟ و هو الأوَّل كان معجب بيّا ومش عارفة إيه وكده، بس إحنا كنّا صغيِّرين يعني على الكلام ده. فأنا بصراحة ما ادِّيتِش اهتمام للموضوع ده، وإحنا بقينا أصحاب عادي وبنتكلَّم عن الدراسة وكأصحاب عاديِّين، بنقعُد نلعَب مع بعض وكل حاجة، تمام؟
امم، موضوع إيه بقي؟ كويس. امم، كويس جدًا.
آه، فبعدين يعني كَبرنا وكنّا لسه صُحاب لحد من فترة قريبة، بس بعدين هو بقى آآ، بقى مهتم بطريقة over، وعايِزني ال24 ساعة باكلِّمه ومهتمَّة بيه وبارُدّ عليه. وطبعًا ده ما ينفَعش يعني، أنا مش متاحة 24 ساعة لحد، أنا عندي حياتي، عندي أهلي، عندي شغلي، عندي دراستي. فيعني هو بقى زعل، وكذا مرَّة يتخانِق معايا على الحوار ده أساسًا، كتير أوي يعني، كتير بيتخانِق معايا على الموضوع ده.
امم. أنا فاهمِك والله، ويعني المشكلة ديَّة فعلًا في ناس بت بتعاني منها كتير جدًا، خصوصًا بقى الناس اللي هي مش بتعرف تحُطّ حدود مع ال مع الناس اللي تعرفهم. آآ، بس خلِّيني كده أسأَلِك شوية أسئلة، مثلًا أنتِ كنتِ في الأوَّل فعلًا بتدِّي له اهتمام، أو بتدِّي له حاجات يعني تقعدي تتكلَّمي معاه 24 ساعة، والّا هو أصلًا من البداية أنتِ أصلًا ما كنتِيش كده، والفترة الأخيرة ابتدَت معاملتِك تختلِف؟ والّا والّا ابتدِيتِ تحِسِّي إمم.
لحد امم. امم. بالضبط. لأ بُص، أنا أنا معاملتي ما اختلفتش ولا حاجة، بالعكس يعني، بس إحنا كل ما بنكبر، مسؤوليتنا بتكبر، اهتماماتنا الأخرى بتكتر، عندنا حاجات تانية بتكتر على حَسَب سِنِّنا. يعني وإحنا صغيرين كان عندنا إيه غير المدرسة والدروس واللعب بابجي، كُنّا بس ده اللي بنعمله.
إمم، بالضبط. آه.
آه. فكبرنا بقى عندنا حاجات تانية يعني مختلفة.
أنا فاهمِك آه، وخصوصًا فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ كده إن أنتِ آمم، يعني كنت بتتعاملي معاه بشكل طبيعي جدًا، بس أمّا ابتديتِ بقى ت يعني مسؤولياتِك تكتر عليكِ سواء مثلًا دراسة بقى أو شُغل قُدّام، آمم هو متقبَّلش ده، صح كده؟ أ
آ بالضبط.
تمام. يعني هو كده المشكلة مش من من منِّك أنتِ والمفروض أصلًا ما تتضايقيش، يعني هو المشكلة منّه هو، لإنّه هو اللي كمان ضاغط عليكِ. آمم، طَب حبّيتِ مثلًا تقولي له في وقت من الأوقات إن أنتِ مش مش حابّة ده أو ده بيضغط عليكِ أصلًا و وتحُطّي حدود كده للعلاقة والّا ما جرّبتيش كده؟
إمم. أ بُص، ده أنا ياما كلمته كتير أوي، كلمته على فكرة، فضَلت أقول له، يا ابني يا بني آدم، أنا مش عارفة ال24 ساعة أكون فاضية، أنا مش عارفة أكون فاضية. أنا لما باشوف الماسدج بتاعتك، على طول بارُد، على طول بادخل أرُد، مش باعلّق ماسدجاتك، ولا باعلّق مكالماتك، ففي إيه؟! روق شوية كده واهدي. ما فيش، ما يقول لي يعني أنتِ على طول مشغولة، أنتِ على طول مشغولة، طَب أنا بجد والله العظيم على طول مشغولة يعني، أنا فعلًا ما بالاقيش وقت إن أنا مثلًا إيه، أ أسيب كده اللي في إيدي، وأخُش أكلم فُلان، وأكلم مش عارفة مين، وأسأل وأتكلم. فأنا بات باتكلم على حسب آآ الوقت اللي أنا متاحة فيه، أول ما لو دقيقة فاضية مثلًا، باروح دايمًا أرُد على الرسالة المتعلقة، عشان خاطر ما أسيبش حد ويفكّرني إنّي مش عايزة اكلمه أو كده، ما باحبش أنا أصلًا الحركة دي. فهو ما بيفهمش ده، ما فهمش ده خالص، وفضل بقى كتير، كتير يتخانق معايا، ويكلمني عن نَفس الموضوع ده، لحد ما مرة واحدة لقيته عمل لي unfollow، وما بقاش يكلمني خلاص، وبس كده، ده اللي عمله.
إمم. يعني هو أصلًا لقيتيه بَعد فترة بَعَد عنِّك، وأصلًا ما بقاش يكلمِك صح؟ طَب
آه ما هو من نَفسُه كده حتّى مثلًا ما قاليش إنّه خلاص أنا ما بقيتش حابب أتكلم وكده لأ. بابُص مرة واحدة لقيته عمل لي unfollow و remove وخلاص.
طَب ده أثّر فيكِ إزاي طيّب؟ أو حسيتِ إن أنتِ استريحتِ بعدها إن الشخص ده كان ضاغط عليكِ، والّا لأ أنتِ مفتقدة الشخص ده؟
بُص، هو بصراحة كان شخص غالي جدًا عليَّ على فكرة، وصديق عزيز جدًا يعني، في بيننا ذكريات وعِشرة وأيام كتير. بس يعني، آآ كان ضغطُه عليَّ بيضايقني جدًا. لما ك لما كنت مثلًا ييجي لي notification، كنت بابقى خايفة يكون هو، وأنا مش عارفة أرُد عليه، وأصلًا مش عارفة أشوف مين أصلًا، مين اللي بَعَت لي على فكرة، فكنت باخاف يكون هو وأنا ما أردّش عليه فيزعل. فأنا كنت ناعية همّ آآ زعله كتير جدًا طبعًا، فده طبعًا كلّه ضغط عليَّ، مع دراستي، ومع البيت، ومشاويري، وحياتي. لما أخ آه، فلما لما اختفى هو بصراحة، أنا يعني بقيت شوية أحسن، بس في نَفس الوقت زعلت إنّه ليه الإنسان مش بيتفهّم أخوه الإنسان يعني، ما كان ممكن نمشّيها حلو مع بعض. فهمت؟
إمم. فعلًا أنا أنا حاسس بيكِ. هو فعلًا، آه، أنا فاهمِك إن هُم يعني أوقات فعلًا في ناس بتبقى مش فاهمة الشخص اللي قدامها، وبالطريقة دي بقى بتضغط عليه. في أوقات آمم، بيبقوا مثلًا متوقعين منّه حاجة، وهو بيعمل حاجة عكس التانية، فهو ممكن يكون كان متوقع منِّك مثلًا إن أنتِ، آآ علاقتكم تبقى يعني ممكن ت تفضّليه كمان عن الشغل وعن حياتِك، آآ بس أنتِ طبعًا لأ، بتبقى حياتِك بالنسبة لِك أهم، وده الصح فعلًا، إن أنتِ تشوفي إيه إللي وراكِ الأول، وبعد كده لما وقتِك يفضى تكلميه مثلًا. بس حاولتِ مثلًا تقولي له، في آمم في الوسط اليوم مثلًا، أول ما تصحي، إن أنتِ هتبقي مشغولة النهاردة، ومش هتقدري تردّي خالص على مسدجاته، سواء مثلًا أنتِ كنتِ هتبقي شغّالة أو كده، و وتحاولي مثلًا ت تفهميه خطة اليوم بتاعتِك ماشية إزاي، عشان ما تحسّيش بالضغط، والّا والّا حتّى كنتِ بتعملي كده، وهو كان برضه بيرفض؟
أيوَه بالضبط. إمم. آه، آه. بُصّ، أنا لما كنت باعمل كده، هو ما كانش بيهتم وقتها وما كان مشغول في حاجات تانية، تمام، وكنت باعمل كده عشان خاطر أنا مثلًا آآ، يومي بقى مش مشغول كتير، بس بعدين لما يومي مثلًا بقى فيه كذا حاجة بقى وكذا مشوار ورايحة وجايّة كذا مرّة، ما بقاش عندي وقت. أنا أصلًا حتى إني باصحى متأخّر مش بالحَق أفطَر يعني، حتى فطاري أنا وإهتمامي بصحّتي ما بقيتش باهتم بصحّتي زي الأول، بسبب ال الحاجات اللي أنا بامُر بيها في اليوم. فالموضوع ما كانش شخصي معايا، بالعكس يعني أنا كنت باهتم وكده طول ما أنا عندي وقت، طول ما أنا مهتمة وموجودة ومتاحة على طول، بس أنا ما عنديش وقت، فخلاص غصبٍ عني فعلًا.
امم. أصل طَب هو أنتِ قلتِ إن ده أثّر عليكِ وم وبقى يومِك وِحش آآ، ده بعد ما هو مشِي والّا وهو كان لسه بيضغَط عليكِ وفي حياتِك، و وهل لما هو مشِي برضه فضِلتِ متأثّرة كده؟
بُصّ، هو بصراحة يعني لما مشَى و واختفى كده وبعِدنا بقى خالص، أنا اتضايقت شوية وطبعًا اتأثّرت و و بس الضغط خَف من عليَّ، ما بقيتش مثلًا خايفة بقى إن في حَد يزعَل وأبقى عايزة أصالحه وبتاع مش عارفة إيه وكده، يعني تقريبًا دي الحاجة الوحيدة، بس غير كده طبعًا زعَلت يعني على العِشرة والصُّحبة اللي ما بيننا.
إمم. أكيد طبعًا، هو ده حاجة طبيعيّة جدًا إن أنتِ تزعلي على على الفترة ديّة، خصوصًا بقى لو أنتم كنتوا عارفين بعض من فترة يعني. آآ، أنتِ بتقول لي إن يعني اهتماماتِك اتغيّرت، فأكيد أنتِ كنتِ عارفاه في فترة كنتِ فيها فاضية وبعد كده لأ، حصل لِك تطوّرات في حياتِك، فأكيد على الأقل أنتِ كنتِ متعوّدة على الشخص ده أو على الأقل كنتِ عايزة تعرفي هو مثلًا كويس والّا لأ وده طبيعي جدًا أنا فاهمِك. طَب تحبّي طيب أنصحِك شوية حاجات كده عشان تبدأي ت ت تحسّي بتحسُّن أو المشكلة دي ما تتكرّرش معاكِ تاني قُدّام والّا
إمم. والله يعني يا ريت لو حاجات مثلًا تساعدني أنظّم وقتي أو حتّى إنّي أحُط حدود للأشخاص من أول ما العلاقة ما تبدأ. وكمان في حاجة وهي إنه أنا أنا فعلًا دايمًا باجي على نفسي عشان خاطر أكون مُتاحة للناس التانية وأساعد، بافضل دايمًا موجودة في الصورة يعني ما حدّش يحِس إن هو لوحده، بس طبعًا ده بييجي عليّا أنا في الآخِر، فبقى لو عندك شوية نصايح وكلام للحاجات دي كُلّها، والله ياريت تساعدني جدًا وتنجدني بمعنى أصح؟
إمم، تمام. اهم. لأ. بُصّي، أنا هاقول لِك على حاجة يعني، ما تجيش على نفسِك أبدًا عشان خاطر أي حد مهما كان هو مين سواء حتّى لو آآ، حتّى في علاقة عاطفيّة كمان، لأ ما تجيش على أي حد آآ أو ما تجيش على نفسِك عشان أي حد. أهَم حاجة أنتِ تحدّدي الأولويّات بتاعتِك، ترتّبي دنيتِك ماشية إزاي، يعني مثلًا تحُطّي مثلًا حياتِك وشُغلِك في الأول والعيلة كمان وبعد كده بقى ييجي ال ال في المرتبة التانية أي حد غالي عليكِ، بحيث إن أنتِ آآ، ما تسبيش حياتِك كده ماشية لوحدها من غير أي هدف عشان خاطر حد، فلأ، أنتِ في الأول لازمًا ترتّبي أولويّاتِك كده بشكل كويّس، تقعُدي مع نفسِك شويّة و وتحدّدي مثلًا آآ مين من الأشخاص ال اللي أنتِ تحُطّيهم في الأولويّة وكمان حاجات مُهمة تعمليها في الأول في يومِك و وبعد كده بقى ت في وقتِك الفاضي، ممكن تدّية لأي حد تاني ويكون شخص يستحق ده فعلًا و ومش زي الشخص اللي فات بي بيعترض وخلاص على أي حاجة، و و كمان برضه لازمًا تحُطّي حدود كده مع الأشخاص اللي أنتِ تعرفيهم خاصةً في بداية العلاقة، يعني تبقي م مفهِّماه مثلًا إن إن لأ، إحنا علاقتنا لحد هنا ومش هتطوّر قُدّام لحاجة زيادة أو ما تدّهوش أمَل مثلًا إن أنتِ آمم، آآ هتفضلي موجودة بالشكل ده على طول، لأ ده أنتِ اهتماماتِك مختلفة وبتتغيّر على حَسَب شُغلِك ودراستِك، آآ ف وأنتِ مش مُتاحة على طول يعني، فاهماني؟
إمم. تمام. إمم. آه. معاك حق. إمم. إمم. أيوه فعلًا. امم، تمام، ب هابقى أعمل كده. كمان برضه حوار أنا باجي على نَفسي عشان خاطر الأشخاص، ده على فكرة صعب أوي، يعني
إمم، أكيد طبعًا، آه أكيد، وكمان م إن أنتِ تيجي على نَفسِك عشان ش أ شخص وفي الآخِر تكتشفي إن هو الشخص ده، لأ مش هو الصح، بتحسّي بقى بعد كده إن وقتِك ده ضاع مع الشخص ده، بس أكيد لأ طبعًا، دي كُلّها علاقات وأنتِ بتستفيدي منها قُدّام في حياتِك فأكيد أنتِ اتعرّفتِ واتعلّمتِ في حاجة من ال من الحوار ده وتقدَري تستفيدي بيه بقى وتحسّني بيه علاقاتِك الجاية، أهم حاجة يعني ما تُقفيش عند العلاقة دِيّة وتكمّلي كده و و وتحاولي ما تخلّيهاش تأثّر على حياتِك وكمان تستفيدي منها في علاقاتِك التانية يعني.
صحيح، معاك حق والله. امم. تمام. امم، امم. تمام، ماشي. بصراحة يعني كلّ كلامك أفادني جدًا، أنا هابقى باركّز على النُقط والحدود والحاجات دي كلّها لأن فعلًا يعني دي مشكلتي تقريبًا، آآ، شكرًا جدًا ليك إنك سمَعتني ونصَحتني كلّ النصايح الحلوة المفيدة دي.
العفو علي إيه، أنا موجود دايمًا وأتمنى إن أنتِ دايم الخير، على طول يعني.